देखिए, आजकल क्या हो रहा है ना मेरे साथ कि अ, मुझे ना क्रिएटिविटी अच्छी लगती है, मुझे कुछ मैं कहूँ कि अ, स्केचिंग, आर्ट, पेंटिंग ये सब मुझे काफ़ी पसंद हैं। और आजकल जो मेरा समय है ना, वो इस तरह से पूरे दिन का चला जाता है कि, मैं इन चीज़ों के लिए ना समय नहीं निकाल पा रही हूँ और अ, मतलब मुझे उससे जैसे ना अधूरापन-सा लगने लगता है क्योंकि देखिए, अब ये ज़रूरी काम तो नहीं होते। लेकिन कहीं न कहीं ये ना खुद से मिलने मतलब खुद को जुड़ाव अपने आप से जुड़ाव बनाने के लिए बड़े ही ज़रूरी हो जाते हैं, और बीच में मैं किया करती थी लेकिन अभी मेरे पास काम इतने सारे हो गए हैं, कि इसके लिए मैं समय नहीं निकाल पा रही हूँ कि कैसे निकालूँ इसके लिए समय, कब निकालूँ, कब करूँ? तो बस सोचती रहती हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा मुझसे, तो आप मेरी मदद कर सकते हैं कि किस तरह से मैं इससे बाहर आने में मतलब इसको करने में मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसको कैसे अपने दिनचर्या में शामिल करूँ?
हुँ। ओके। उहुँ। जी। हुँ। अच्छा। जी, बिल्कुल अ, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो डेली रूटीन होता है, है ना? रोज़ का देखिए जो जीवन होते हैं, वो आप कैसे अ, समाप्त करते हो? लाइक आप कब सोते हो, कब उठते हो? आपका जो खाने-पीने का टाइम होता है, वो कब होता है? क्या आप अपने 1 दिन के बारे में बता सकते हो?
अ, हाँ, मैं थोड़ा-सा ज़रूर आपको बता सकती हूँ। अ, जैसे मानिए कि मैं अ, फ्रीलांस के काम करती हूँ, तो काम मेरे ऊपर निर्भर है, कि मैं कब करूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उसको दिन में ही खत्म करूँ, लेकिन हो नहीं पाता कई बार वो रात तक चला जाता है, तो मैं जैसे रात को देर से सोती हूँ, तो सुबह उठने में थोड़ी-सी मुझे कठिनाई हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी अ, 7 बजे तक या सवा 7 तक मैं उठ जाती हूँ अ, क्योंकि मेरे पास जैसे मैं महिला हूँ तो मेरे पास और भी बहुत काम होते हैं, घर के घरेलू काम जो होते हैं, तो मैं वो 7 सवा 7 बजे उठती हूँ, फिर वो 10 बजे तक लगभग मैं अपने कामों को समय देती हूँ, जो मेरे घरेलू काम हैं, खाना बनाना या फिर बाकी घर के काम, अ, बच्चों का लंच बनाना, मतलब बहुत सारे काम होते हैं सुबह-सुबह। तो 10 बजे मैं वहाँ से समझिए कि फ्री होती हूँ, बिल्कुल अ, फ्रेश होकर तैयार हो जाती हूँ लगभग। और बहुत ही भागम-भाग पे ही रहता है वो, मतलब सवा 7 से लेकर 10 बजे तक का समय। फिर एकदम से बैठती हूँ, थोड़ा-सा मतलब 5 मिनट बैठती हूँ कि चलो थोड़ा 5 मिनट खुद अकेले बैठ जाती हूँ, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि क्यों ही बैठी हूँ, चलो काम ही कर लेती हूँ। फिर मैं डायरेक्ट अपने काम पे जम्प करती हूँ और जो मेरे फ्रीलांस के काम हैं, उस पे आती हूँ, कुछ और भी मैं कार्य करती हूँ उसके अलावा भी, और जो मेरे आय से संबंधित हैं वो भी करती हूँ। तो वो करते-करते मैं कह सकती हूँ कि लगभग मुझे ना 2 <clears throat> डेढ़ 2 बजते हैं। डेढ़ 2 बजे तक मैं करती हूँ। उसके बाद लंच का समय होता है, तो मुझे लगता है कि चलिए अब लंच का टाइम है, बच्चे आ जाते हैं और बाकी भी हैं परिवार के सदस्य, तो उनके साथ थोड़ा समय देना होता है। तो वो मैं सोचती तो हूँ कि चलो आधा घंटा या 1 घंटा ही दूँ केवल, लेकिन वो कहीं न कहीं 2 घंटे में तब्दील हो जाता है। और <clears throat> फिर मैं वापस अपने काम पे आ जाती हूँ, फिर कुछ शाम तक करती हूँ, 4 साढ़े 4 तक। फिर थोड़ा-सा वही अपने घरेलू काम होते हैं, फिर वो करती हूँ, फिर इधर आ जाती हूँ, फिर <clears throat> वापस जाती हूँ डिनर टाइम हो जाता है, फिर वो सब काम करती हूँ, फिर वापस मैं अपने इस काम पे आ जाती हूँ, फ्रीलांस वाले पे, क्योंकि ये कुछ अधूरे रह जाते हैं, पूरे नहीं हो पाते हैं तो
जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी, जी। हुँ। जी। हुँ। जी, बिल्कुल।
फिर ये करते-करते मुझे कई बार, कभी तो जल्दी खत्म हो जाता है कि 11 बजे तक हो गया, कभी-कभी 12-1 बज जाते हैं, कभी-कभी तो 2 भी बज जाते हैं। मतलब ये नियमित नहीं है मेरा जो अ, दिनचर्या है ना, ये सोने वाली, तो कभी-कभी मैं बहुत कोशिश करती हूँ तो मैं 11 बजे तक सो जाती हूँ, लेकिन कभी-कभी बहुत लेट हो जाता है, तो जिसके चलते सुबह की दिनचर्या चली जाती है। और फिर मैं इन चीज़ों के लिए कब समय निकालूँ, ये मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं अपनी क्रीऐटिवटी कब करूँ?
हुँ। जी। जी, नहीं मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया आपके दिनचर्या को, तो मैं आपसे एक और छोटी-सी चीज़ ये पूछना चाहता था कि आपने जैसे कहा आपको जो क्रिएटिव काम करने की अ, टाइम नहीं मिल रही है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन से क्रिएटिव काम के बारे में पूछ रहे हो, लाइक थोड़ा-सा पर्टिक्युलर्ली आप बता सकते हैं मेरे को?
जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं, स्केचिंग अच्छी लगती है, मुझे वैसे अच्छा तो बहुत कुछ लगता है, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, गाना सुनना अच्छा लगता है, मुझे प्लांटिंग अच्छी लगती है, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, मतलब ये बहुत सारे काम हैं अ, लेकिन इनमें से मैं कुछ भी शामिल नहीं कर पा रही हूँ अपने अ, जीवन में कि मैं कुछ भी अपने से संबंधित मुझे योग करना भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए भी मैं समय नहीं निकाल पा रही। तो मुझे लगता है कोई तो एक काम करूँ, कम से कम शुरुआत तो करूँ पर कैसे स निकालूँ समझ ही नहीं आ रहा।
जी। हुँ। अच्छा। हुँ। जी, नहीं मतलब बहुत सही ची तरीके से आपने बताया, तो मैं आपसे एक और ये कु प्रश्न पूछना चाहता था कि अ, आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से आपने जो पूरा अ, दिनचर्या आपने अभी बताया तो उसमें से कौन-सा ऐसा चीज़ है जो कि आपका लाइक ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खा रहा है? आपको ये लग रहा है कि यार इस वज़ह से मैं ना बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ या फिर मेरे को बहुत ज़्यादा फटीगनेस या फिर आप बोल सकते हो अ, कि थकान सी महसूस होती है इस टाइम अ, वो काम को करके?
हाँ, देखिए ना अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फ्रीलांस करती हूँ या और भी आय से संबंधित जो मेरे काम है ना, उसको करते-करते काफ़ी समय मतलब उम, बहुत समय चला जा रहा है आजकल इसमें 13 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे तो, अब उसके बाद जैसे कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। तो कई बार तो मुझे किचन के जो काम होते हैं ना, शाम को जो डिनर वाले काम होते हैं वो फिर बहुत जल्दी मैं कर देती हूँ। और बहुत अच्छे से मतलब मैं कहूँ कि होता है ना कि, भाई सबकी पसंद का अलग-अलग खाना ये सब, ये सब नहीं कर पाती, बस एक ही चीज़ सबके लिए बना देती हूँ कि सब लोग यही खा लें और मेरा काम जल्दी हो जाए किचन का। तो मतलब हर जगह जैसे जल्दीबाजी सी हो गई है, तो समझ नहीं आता कि खुद के लिए कब समय निकालूँ? जब मैं उन्हीं कामों के लिए जो ज़रूरी काम हैं उनके लिए ही पूरी तरह से समय नहीं निकाल पा रही हूँ।
हुँ। अच्छा। हुँ। अच्छा। हुँ। अरे। हुँ, नहीं मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। तो अ, क्या आपने पहले भी कोई अ, ऐसा तरीका उपयोग आई जिससे कि आपको लगे कि यार, ठीक है अ, ये वाला तरीका देखते हो? क्या इससे थोड़ा-बहुत मेरे को राहत मिल सके? तो क्या मतलब आपने कोई ऐसा तरीका आज़माया है पहले?
अ, हाँ, कोशिश करती रहती हूँ जैसे कि अ, मैं मतलब कभी-कभी ऐसा मेरा मन करता है कि चलो मैं समय सारिणी बना लेती हूँ और बहुत कोशिश करती हूँ अपने कामों को कई बार छोड़ भी देती हूँ, जो मेरे आर्थिक काम हैं ना, तो मुझे लगता है कि चलो अगर नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सोना ही है 11 बजे, तो ऐसे करके कई बार छोड़ भी देती हूँ, लेकिन फिर देखिए अ, कहीं न कहीं आय, पैसे ये भी तो ज़रूर ज़रूरत है ना, जैसे अब अ, आजकल का जो माहौल है, महँगाई है अ, अपने जो कहें कि अपनी खुद की हमारी जो चीज़ें हैं और बच्चे हैं, परिवार है पूरा, तो सबकी अपनी-अपनी ज़रूरतें हैं अ, तो इन सबके चलते मुझे लगता है कि नहीं यार, इसको कैसे गँवा सकते हैं, चलो कर ही लेते हैं, थोड़ी मेहनत ही सही और अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ऐसे करके मैं वो दबाव देके फिर से करने लग जाती हूँ, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है जब मेरे काम छूट जाते हैं और मुझे लगता है कि सोने की वजह से मेरे काम छूट रहे हैं, तो मुझे और भी खराब लगता है। तो फिर मैं वापस से अगले दिन थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करती हूँ कि मुझे काम तो करना ही है और उसको मैं मन से करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, खुद की क्रिएटिविटी के लिए मैं समय नहीं निकाल पाती हूँ।
हुँ। जी। जी, बिल्क बिल्कुल, बिल हुँ। जी। हुँ। जी। अरे! उहुँ। जी, जी। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तो मैं आखिर में एक छोटा-सा ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसे कहा कि आप अपने फ़ैमिली के लिए टाइम अ, निकाल रहे हो, तो अ, आपको क्या लगता है कि आपने जो टाइम निकाला है, वो अ, सफ़िशंट है उनके लिए, या फिर आप कमा घटा सकते हो उसका टाइम को?
नहीं, मैं तो बिल्कुल मिनिमम टाइम उनको दे रही हूँ, मतलब जितना देना चाहिए वो भी नहीं दे पा रही हूँ मैं उनको टाइम। अ, मतलब जैसे बच्चों की पढ़ाई-लिखाई इन सब पे तो मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही, सिर्फ़ खाने-पीने पे ही ध्यान देती हूँ, वो भी बड़ी भागम-भाग में। तो देखिए, वो तो ज़रूरत है ना, बच्चे हैं, बच्चों को तो इनकी ज़रूरत है और कहीं न कहीं वो मुझे सपोर्ट भी करते हैं, वो मान जाते हैं इतनी चीज़ों से, मैं एक ही चीज बनाती हूँ, वही खा लेते हैं। और कभी-कभी मुझे खुद ही पे लगने लगता है कि अरे यार, क्या बच्चों के मनपसंद का खाना नहीं बना रही मैं, तो वो सब भी मेरे मन में चलने लगता है, कहीं न कहीं कि मतलब क्या है ये, क्या जीवन मैं जी रही हूँ, कि अपने ही लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ।
जी। हुँ। जी। हुँ। जी, जी। नहीं, मैं आपकी बातों को बहुत जद अ, अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूँ, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि, जैसे कि आपने कहा कि आप फ्रीलांसिंग का काम करते हो, है ना? तो उसमें शायद आपको लाइक आपके हिसाब से आप जब चाहो वो अ, काम कर सकते हो, जब चाहो और कौन-से भी टाइम पर आप कर सकते हो। तो मेरे को लगता है कि आपका जो अ, टाइम मैनेजमेंट है, वो ढंग से हो नहीं पा रहा है। तो अ, मेरे को लगता है कि यार आपका जो वीकेंड्स होता है, जैसे सैटरडे और संडे हो गया, तो उस वक़्त ना आप अपने खुद के लिए अ, टाइम निकाल लीजिएगा। मतलब वो दिय 2 दिन ना आप अपने फैमिली को टाइम बहुत ज़्यादा दीजिएगा, अपने जो बच्चे हैं, आपके जो अ, पार्टनर है, उनके लिए आप टाइम निकाल लीजिए, तो इससे क्या होता है कि उनको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना? कि आपको भी अ, मन की एक तसल्ली सी मिल जाएगी, कि यार हाँ, ठीक है मैंने अ, अपनी फैमिली को टाइम दें। अ, तो आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे, है ना? तो उस वक़्त आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता है जैसे कि आप पूरा दिन तो फैमिली को नहीं देते हो, आप उसमें से भी बहुत सारा टाइम अ, बच जाता है, तो उस वक़्त आप अपना पेंटिंग या फिर स्केचिंग आप जो केज मतलब जो भी क्रिएटिव काम आपको करना चाहिए। अ, आप बोल रहे थे कि आपको सिंगिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप बिल्कुल उन सारे चीज़ों को अ, भी टाइम दीजिएगा। और बाकी के रहे जो वीकडेज़ होते हैं, उसमें आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा काम, जैसे आपने फ्रीलांसिंग कहा, तो वहाँ पे आप थोड़ा-सा बिजी रहिए। क्योंकि अ, वीकेंड्स में क्या होता है कि आप ना अ, आपका माइंडसेट भी ऐसा हो जाता है कि यार ये तो छुट्टी का दिन है, है ना? और उस टाइम पे भी अगर आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो और वहाँ पे भी आप काम ही करते रहते हो, तो आपको अ, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगेगा। तो मेरे को तो यही लगता है कि यार, आपको टाइम थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा लाइक अ, अप इश्यू हो रहा है आपको उससे, तो थोड़ा-सा वीकेंड्स में अ, फ्री बन जाइए, आप थोड़ा लाइक टाइमटेबल एक बना के सेट रखिएगा अपना, जिससे कि आपको पता चल सके, कि यार, आपको किस समय पे कौन-सी चीज़ें करनी चाहिए। जिससे कि आप खुद के लिए भी टाइम निकाल सको, आपके फैमिली के ऊपर भी टाइम अ, स्पेंड कर सको। और, रही बात आपकी फ्रीलांसिंग की, क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उससे आपका फैमिली भी कहीं न कहीं चल रहा है, है ना? तो अ, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो वो भी आपके एक वन ऑफ द अ, हाईएस्ट प्राइऑरटी के लिस्ट में आप रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ उम, मैं आखिर में तो यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा अपना जो टाइम मैनेजमेंट है, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से अ, मैनेज करना सीख लीजिए, तो बाकी का आपका जो भी अ, ज़िंदगी है, वो काफ़ी हद तक सही हो जाएगी। मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि आपको 100% इससे टेंशन हट जाएगा या फिर मैंने पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। लेकिन कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा हल्का महसूस होगा, आपका जो आप लाइक ल रात को ढंग से सो नहीं पाते हो, है ना? अ, नींद के वज़ह से काफ़ी ज़्यादा काम मिस हो जाता है, तो वो एक रिग्रेट नहीं रहेगा, आपको टेंशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी।
जी। हाँ। जी। जी, बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। हुँ, जी। जी, बिल्कुल। और काफ़ी अच्छी लगी मुझे आपकी सलाह जिस तरह से आपने मुझे सलाह दी है ना और मेरा मन भी बहुत हल्का लग रहा है, मैं बिल्कुल आपकी सलाह पे कार्य करने की कोशिश करूँगी और अ, वीकेंड वाला जो आइडिया आपने दिया है, कि कम से कम 1 दिन तो खुद के लिए और खुद के परिवार के लिए होना ही चाहिए, उसको मैं ज़रूर अपने जीवन में शामिल करने की कोशिश करूँगी। तो मुझे लगता है कि शायद मैं अभी क्रिएटिविटी को अपने समय दे पाऊँ, इतनी अच्छी जो आपने सलाह दी है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुक्रिया।
जी। जी, मेरे को भी आज आपके साथ बात करके, आपको सलाह देके मेरे को भी कुछ नई चीज़ें जानने को मिली, कि यार अ, लोगों के जीवन में भी इतना ज़्यादा दुःख रहता है, तो मेरे को भी कहीं न कहीं आपसे बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। धन्यवाद।
हुँ।